Hı hı. Aslında şu an öyle büyük bir farkındalık kazandırdın ki bana. Yani, <chuckles> bence benimki de böyle ama şu an hiç farkına varamamışım bunun. Yani çok fazla şeylerin böyle küçük ya da benim göz ardı ettiğim şeylerin birikmesiyle oluşan çok büyük öfke patlamaları olabilir ve, eee, bunu ifade edebilmek de gerçekten çok önemli söylediğin gibi. İyi ifade edemediğinde <clears throat> karşındaki insan aslında senin çok saçma ve gereksiz bir sebepten, eee, eee, öfke patlaması yaşadığını düşünebilir. Yani, aaa, verdiğin örnekteki gibi bir şey yaşanabilir. Bence bu da çok göz önüne alınmalı. Bence aslında, eee, bana çok güzel farkındalık kazandırdın. Hayatımda eğer eşimle mesela ya da farklı insanlarla, eee, ilişkilerimde bir çatışma içerisine gireceksem ya da herhangi bir öfke patlaması yaşayacaksam gerçekten sebebinin ne olduğunu da o kişiye bence anlatmam, eee, çok mantıklı olacaktır. Öyle değil mi? Hepimiz için
Hı hı, ı hı. Evet, değil mi? He he. He. Hı. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Evet, evet. Kesinlikle. Hı hı. <chuckles> Doğru. Evet. He he. Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Değil mi? Evet, hani, sebebini söylemek. Hemen o anda bir şeye kızdıysak, sinirlendiysek o anda basit de olsa karmaşık da olsa söylemek gerekiyor aslında. Ve, hani, tam tersi düşünelim; başka bir insan bize gereksiz bir şeyde kızdığında, öfkelendiğinde aslında ona da empati kurup, "Aslında bunun altında başka bir sebep var." Atıyorum, hani, eşiyle tartıştı, iş yerinde sorun yaşadı, böyle bir şey oldu. "Aslında şu anda kızacağı konu ben değilim, öfkelendiği öfkelendiği insan ben değilim aslında." diye düşünmek gerekiyor, ki mesela insanların büyük çoğunluğu da aslında itiraf etmeseler bile kendilerine öfke kendilerine öfkeleniyorlar, kendilerine kızıyorlar aslında. Ben onu fark ettim. "Niye yapamadım, niye edemedim?" veya, işte, efendim, en basitinden, "Neden bu kadar kaygılandım?" diye bile kendilerine kızıyorlar. E, bu kendilerine kızma aslında dışarıya bize kızmış gibi yansıyor, bize öfkelenmiş gibi yansıyor diye düşünüyorum açıkçası. Sen bu hiç fark ettin mi, böyle yapan insanları?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, doğru.